'N Bürgersteig gibt's nicht und die Entfernungen s also jetzt natürlich mit unserem Seechen, ne? Das ist jetzt grade unten an der Straße, aber grundsätzlich die Entfernungen, die sind hier so riesig. Ich weiß noch jetzt im Mai als ich in Deutschland war, irgendwie das war, ja, dieser Lifestyle ist ganz anders, ne? Ja, ich habe den Kinderwagen genommen, Kinder eingepackt und dann ist man hier kurz zum Bäcker gegangen, hat sich 'n frisches Brötchen geholt und hat das dann gefrühstückt und so. Also, das war für unsere Kinder auch echt schön, ne? Hier ist das unmöglich. Also, das ist Gehwe also so Fußweg-mäßig ist hier kaum was zu erledigen, ne, weil's einfach alles zu groß ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also, du musst halt den Kinderwagen auch erst ins Auto packen und dann irgendwo, sage ich mal, zum See runterfahren und dann praktisch da spazieren gehen, dann?
Der ist die ganze Zeit im Auto. Ja. Also, den Kinderwagen nehmen wir zum See nicht mit. Wir nehmen eigentlich zum See gar nichts mit, weil's meistens so 1 Stunde, weißt du? Also, wir nehmen immer nur ein Handtuch mit, was zu trinken und die Spielsachen für die Kinder. Mhm.
Ach so. Mhm. Mhm. Ja, wenn da Sand ist, ist ja perfekt. Also, da auch mit ei b ja, wenn man sich da 'n bisschen die setzt sich ja wahrscheinlich auch schon da rein und macht so 'n bisschen oder er, oder mit dem Zeug super, ja. Mhm.
Ja, ja, ja. Ja, total und der sah gestern aus wie, äh, als wäre der einmal in einem Sand eingetaucht. <laughs> Ähm, aber ja, das hat er natürlich geliebt. Ne, ähm, also das ist natürlich schon ärgerlich, dass man immer so mit in das Auto muss, ne? Ähm, da ist so dieser deutsche Lifestyle, der fehlt mir schon 'n bisschen. Oder damals, als ich studiert habe, da oh, ich habe in Münster gelebt. Ähm,..
Mhm. <laughs> Mhm. Ah, das ist hier ganz in der Nähe. Also, Münster kenne ich ja. <chuckles> Mhm. Mhm.
Mhm. J ja, Münster, das ist in Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau, ich wohne in Nordrhein-Westfalen oder komme auch gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, genau. Mhm. Mhm, ja.
Ach so, ja, genau. Ach so, ja, tolle Fahrradstadt und, oh, ich liebe Münster.
Ja, klar. Fahrrad ist ja hier also, ich weiß nicht, habt ihr 'n Fahrrad überhaupt, wo ihr jetzt lebt? Ne.
Ne. wir haben ein Fahrrad, aber wir müssen mit dem Auto hinfahren. <snorts> 'Ne Strecke suchen, für zum Fahrradfahren, weißt du? Ähm
Ah, okay. Ah, okay, ja, das ja, das ist natürlich hier ganz was anderes. Okay, stimmt schon.
Ja, ja, total. Mhm und das habe ich immer so genossen, ne? Na ja, danke dir auf jeden Fall fürs Gespräch. Mach's gut.
Mhm. Ja, vielen Dank. <chuckles> Tschüss.